Скажи, а какую роль в твоем восстановлении играют и друзья, и семья?
Ну, в моем восстановлении семья, надо сказать, играет, а, важную роль, очень хорошую, потому что моя мама меня очень опекает, очень балует. И и всегда, когд да, когда я приезжаю, ам, домой, она мне всё готовит. Я просто вот вообще могу ничего не делать так особо и
Мгм, м, мгм. Ага. Так, а ты имеешь ввиду какое восстановление? Вот давай сначала как-то решим, вообще о каком восстановлении мы говорим, потому что оно же бывает там и психическое, физическое, и так далее.
Да. Н да, ну, я сначала о физическом подумала. Просто, вот, когда, так, по жизни, вот, бегаешь, там, всё чё-то готовишь, вечно куда-то рвёшься, ничё не успеваешь, там, работа, заботы. И вот потом, когда приезжаешь домой, и там мама тебе кушать прям положит, ещё спросит. Я как ребёнок вообще расслабляюсь, да. Она ещё скажет: "А что ты хочешь, чтобы я приготовила?" Ещё как в ресторане, ещё можно заказать. Поэтому, э, да, я просто чувствую, я там совершенно расслабляюсь, вот, физически, вообще балдею, и просто какие-то свои дела делаю. И вот бытовые меня я вообще не напрягают.
М. Ага. Мгм, мгм. А ты как ребёнок, да, просто? <laughs> Вместе. Ой, это вообще. Завтра. Мгм. Ой, как классно. А ты не ж не живёшь с мамой, правильно я понимаю? Ты просто иногда приезжаешь.
Да, ну, я приезжаю очень часто, где-то, вот, раз в месяц, может быть, даже 2 раза в месяц. То есть мы как бы регулярно видимся, и вот эта вот <chuckles> помощь, такая подпитка, она у меня регулярная, и я вот её очень ценю.
М. <laughs>